Ah, com certeza, pra sair aquela água roxa, que sei lá, o que que andam botando nesse feijão. <laughs>
Ah você faz o feijão preto então, você faz o feijão pre
<chuckles> Sim, faço.
Hum. E não é mais caro comprar a comida que não é tão comum aí ou ficar ela por elas?
Não, não, a o mercado aqui não é muito barato, sabe, na Holanda, então, tipo, a diferença acaba não no na verdade, não existe o feijão, né, pra se comparar. Eles vendem um feijão que é maiorzão, que parece até um amendoim, mas é enlatado. Eu nunca comprei esse feijão. Eh, e acaba que não, não, não. Eu nunca quis, porque eu eu nem acho que aquilo tem cara de feijão, sabe. <chuckles> Aí, eu achei depois no me no mercado, aí, eu preo pe eh, tento não pensar muito no nessa questão dos preços, porque e em euro tudo é um um é muito caro, eu nem converto mais nada. <laughs>
Uhum. Hum, ah, sim. Nunca, nem na pressa, assim, nunca quis. Uhum. <laughs> Entendi. Uhum. Entendi. Uhum e ah, é. Não não vale a pena, converter é o erro, se você, às vezes, vê uma coisa assim: "Ah, está só 2 euros, mas aí você vai parar para pensar: "Que 2 euros são, sei lá, mais de 15 reais hoje em dia. <chuckles> Não convém mesmo. E nessa nessa questão, assim, dos alimentos, não exatamente tradicionais, mas os mais fáceis de encontrar, no local e tal, não tem nada que virou parte da sua rotina?
Uhum. Uhum. Exato. <laughs> Uhum. Ah tem, eles vendem um um um sal um um doce na verdade, que se chama Oliebollen, que na tradução é óleo de bola. Não, é bola de óleo, na verdade, <laughs> que lembra muito o nosso sonho no Brasil. Sabe aquele sonho que é é que vem com bastante açúcar por cima?
Uhum. Hum? Bola de óleo. Ah. Sim, sim, com a massa frita.
E aí exato, e aí eu compro. É frito também; me lembra bastante.
A massa desse é frita? Ah, então o nome faz sentido, bola de óleo, porque <chuckles> tem muito óleo no sonho.
<laughs> Exato. <chuckles> Uhum.
Uhum.
Pois foi ótimo falar com você, viu?

Não, são salgados. <chuckles> Eu falo quitute porque, eh, são, eh eh, pequenas co porções, como se fosse coxinha, pastel, eh, n não chega a ser um prato, né, uma u u uma refeição completa. Mas eles têm aqui, e o que eu mais gosto, por exemplo, se chama Kaassoufflé.
Ah, que interessante. Ah, sim. Uhum. Como ele é, o Kaassoufflé?
Então, ele é um que ele é feito de queijo, e por fora, eles empanam esse queijo, e fritam. Então, eh, ele é quadradinho, ele parece um um pastel de feira, o tamanho, eh, mas é to totalmente hum.
Aham. Uhum. Hum, é tipo uma é tipo uma bolinha de queijo, mas assim, essa massa é como?
Exato, é como se fosse uma bolinha de queijo, mas no formato de pastel, né, ele é quadrado. Eh, dentro por fora, ele é crocante, eh, é durinho, mas quando você morde, tem aquela toda aquela cremosidade do do do queijo, né, a maciez, e é uma delícia.
Hum. Uhum. Hum, a maciez. Bom já já consigo saber que você não é intolerante à lactose, né.
E eu não Não, não, não sou in intolerante a lac into não sou intolerante a nada. <laughs> Esse é o meu mal. <laughs>
Por Uhum. Ai, que beleza. Ah, a sua sorte, quando quando você descreveu a a base alimentar, eu pensei assim: "Uma pessoa intolerante à lactose deve sofrer muito".
<laughs> Não, eu vivo tomando whey, é é o meu café da manhã, não tem como. <laughs>
Hum. <laughs> Seu café da manhã é whey?
Lógico, whey, creatina, <laughs> e e bastante treino. <laughs>
<chuckles> Já começa Uhum. Você toma café e vai treinar?